Eee, y aslında bizim beyaz, eee, pirinçten, baldo pirinçten, hani, yanında, böyle, bir pilav eşlikçi olacak. Onun yanında istersen etli kuru fasulye de, istersen bezelye de, istersen etli nohut yemeği de, eee, eh, istersen birazcık da, hani, musakka galiba Yunan'a daha çok kaçıyor ama bizdeki bir versiyonu da var onun. Yine, böyle, hani, kıymalı, patlıcanlı, yine patlıcanların kızartılarak yapıldığı. Tam olarak onun adını bilmiyorum ama mesela bunlar benim birazcık daha yıldız parçalarım oldu. Ama hep bir pilav eşlikçi. Ben çok pilavcıyım galiba. <chuckles>
Hı hı. <chuckles> Hı hı. Evet. Evet. <chuckles> E, tam bir Türk diyebilir miyiz? Ama bu şeyden, eee, Asya pilavından bahsetmiyorsun sanırım. Böyle, tereyağlı ya da etli, soslu. Evet. <chuckles> Et suyuyla yapılmış.
Baldo pirinç. Tabii ki, de. Tabii ki de, kesinlikle. O, hani, yasemin pirincini kullanarak, böyle, sadece suda falan değil. Ben baldo pirincimi kullanırım. Onu ilk önce, eee, suda, böyle, bir demlenmeye bırakırım. Sonra bol tereyağında güzelce kavurduktan sonra kısık ateşte suyunu veririm 1'e 1,5. <laughs>
He he. Galiba birilerinin karnı acıkmış. <giggles>
E, pilav her zaman acıktırabiliyor beni ki nitekim en sevdiğim yemek de pilav olmasa da içinde pirinç bulunduran, eee, yaprak sarmasıdır. O yüzden evet, hani, böyle, pirinçli ürünler, bir yerleri var a ben de özel.
<chuckles> A, a! Evet. Özellikle şunu biliyorum zaten, Türk kültüründe, hani, d eee, yaprak sarması dedin mi herkesin bir durduğu, eee, "İlk sıraya mı koysam, 2'nci sıraya mı koysam?" dediği yemeklerden biri, yani.
Tabii ki. Kesinlikle öyle ama benim için ilk sıradadır bu arada. Sen ne kadar seversin, bilmiyorum ama ah, ben, yani, yaprak sarma bir yana, dünya bir yana, diyebilirim.
Belli ediyorsun. <chuckles> Hani, o kadar, eee, bö ağzının suya akarak anlattın ki öyle hissetmeye başladım ben de. Sanırım ilke koyabiliriz bunu. <chuckles> Çok güzel. <laughs>
<laughs> <laughs> <laughs> Çok sevindim buna. <chuckles> Zeytinyağlı yaprak, eee, s şey sevgisi olarak herkesin burada olması hoşuma gidiyor.